Kebut semalam, kerja kebut semalam, apa sih. Kalo misalkan ada kayak ada tugas dan dikerjainnya tuh mepet banget, malam harinya gitu. Nah, kan ada juga tuh tipe-tipe orang kalo mau ujian, belajarnya tuh hanya malam harinya aja, sebelum sebelum hari H gitu. Nah, menurut kamu
Mhm. Mhm, oh. Oh ya. Mhm. Mhm.
itu gimana tuh eee, kalau buat kamu sendiri apakah itu cukup efektif?
Mmm, eee, menurut aku enggak efektif sih karena eee, kalau misalnya besok ujian, besok pagi ujian, malamnya baru belajar, menurut aku kurang efektif sih karena eee, dia jadinya kebut-kebutan tuh, untuk membaca materi dan segala macam dan yang sif mhm, yang sifatnya menurut aku terlalu kebut-kebutan, eee, cepet-cepetan itu kayaknya banyak kelewat enggak masuk ke otak sih, rasa aku sih kayak gitu. <chuckles>
Iya. Kekurangan waktu juga kali ya. Oh, benar benar masuk akal masuk akal. Wow, aku jadi tercerahkan juga nih eee, sama cerita kamu barusan. Ya kayaknya aku bisa contohin bisa contoh eee, strategi belajar kamu sih, karena selama ini aku susa sukanya tuh yang d mendadak gitu.
Oke oke. Oh gitu oke, boleh dicoba.
Oke deh kalau gitu, makasih banyak ya, eee, cerita-ceritanya sangat menginspirasi aku, ngasih insight. Heeh sambung di obrolan yang lain, oke.
Oke. Oke.